Mhm mhm mhm, terus
Oh, Kakak, nonton itu?
Aku, yang baru nonton itu, terus yang lama itu juga ada dan orangnya kan cakep ya, Kak, Sung J itu kan cakep ya, jadi aku liat kayak, "Wih cakep nih pemainnya," lah kok ternyata pas aku liat apa ya, yang kayak, Kakak, gitu reality show-nya dan segala macamnya, wah, ternyata pakek kocak. <laughs>
Heeh heeh. Heeh heeh, iya, cakep banget, heeh heeh. Heeh. <chuckles> Heeh heeh heeh, iya. Iya kan? <laughs> Iya kan? Kayak, aduh, kayak makin cinta gak sih? Kayak, eee, ternyata di di aslinya tuh kayak seru, lucu, gitu kan.
Mhm, bener banget. <chuckles> Bener banget, ya ampun, terus
Ah, nah itu, Kakak, itu gak apa, aku jadi keinget tiba-tiba kalau aku pertama kali tau Sung Ji itu dari Goblin sih, Kak.
Mhm mhm. Oke, ya, sama sama banget.
Ah, serius? <laughs> Heeh heeh.
Bener, sama banget jadi karena bisa dibilang Goblin kan rum eee, filmnya lumayan itu ya, eee, terkenal, jadi aku sih tipikal yang itu ya, kalau film terkenal tuh aku nontonnya tuh nanti-nantian, gitu loh, jadi aku agak telat sih bisa bisa dibilang. Cuma pas nonton itu kayak, "Ih, siapa nih?" <laughs>
Mhm. Terkenal ya? Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Oke. <laughs> Ganteng nih gitu, kayak masih muda juga kan, yang lain tua-tua kan? <chuckles> Heeh. Iya iya, betul betul, setuju banget dan apa ya, habis itu aku inget sih, kan karena di Goblin ya, terus aku cari kan Sung Ji di YouTube, terus dia pernah main, eee, variety show yang menikah-nikahan tuh loh, Kak.
Ah, mmm, bener banget, mhm mhm, jadi lucu sih lihatnya, Kak. Mhm mhm. Heeh heeh. Oh, iya, sama
Yang sama Joy itu.
cowok Red Velvet, iya gak sih? Iya.
Iya, lucu banget gak sih itu, gemes. <chuckles>
Bener banget. Cuma dulu tuh aku gak belum ngikutin itu ya, belum terlalu ngikutin, eee, Joy sama Sung Ji jadi aku pikir kayak awalnya tuh aku mengira mereka itu adalah bener-bener pasangan gitu loh, Kak, karena kan chemistry-nya dapet banget ya.
Heeh heeh, mhm mhm, heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Oh, <chuckles> iya iya bener loh kayak aduh ini real deh.
Dapet banget, s ternyata cuma itu ya, cuma show-show aja sih. <chuckles>
Iya. Iya, su jujur aku kecewa ya soalnya habis itu mereka kayak udah nggak pernah kontakkan juga katanya, jadi kayak beneran akting gitu kayak, ih, nyebelin banget.
Mhm mhm. Bener. Betul, tapi bagus banget, kayak aku baper banget sih, Kak. <chuckles>
Heeh heeh. Iya, beneran kayak, ih, ini mereka beneran akting tapi bisa se ini ya real ini, emang mereka aktor sih ya.
<laughs> Betul, mhm, iya sih, jadi kayak yaudah dapet gitu ya istilahnya ya?
<chuckles> Heeh heeh. Ah, iya iya, betul, berarti ini, Kakak, kalo sedang stres suka banget nonton drakor nih pasti?
Mhm. Mhm?